会社員向いてないような気はしますけどね。
<scoffs> まあまあまあ、ふうなんですけど、でも、そういう人は結構いるんです。
はい。ええ。 ああ、なるほど。まあまあ会社ね、難しいですよね。
はい。 うん、そう、会社によってですけどね。なんで、そう。結構、だから多分その上司は自己満足のために仕事をしてて、じまあ、自分がこう周りから評価されたいからとか、そう、色々あるとは思うんですけど。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
うん。
でも言い方も大事ですね、そういう時ってね。
まあ、そうですね。そういうのはありますけど。なんで
ええ。 なんか、私は昔日本で直属の上司に、つそのその直属の上司の、しるのこの仕事の進め方があんまりにも、あの、色々無駄が多すぎて、私そん時まだ若かったのは、ちょっと傲慢なってたのかもしれないですけど、ちょっと意見を言ったんですよ。なんか「何々さん、これはちょっと、どうだどうたらこうたらだと思いまなんかこうした方がいいのでは」って言ったら、そのぐ上司が切れちゃって。
うん。 はい。 うんうん。 うんうんうんうん。 ぬ、はい。 うんうんうん。 はい。 うんうん。 はい。 うんうんうんうんうんうん。
なんか物を投げつけられたことがあります。なので、言いか言い方大事ですよね、だから、だかん、私もなんか、きつい言い方しちゃったんだと思います。なんかあの若さゆえの傲慢さっていうか。うーん。
おお。それは うーん。そうですね。<scoffs> まあまあまあまあ。うん。 まあ、でも、うん、そこなんですよ、だからポイントは。まあ、言い方とかで改善できるところはあるとはいえ、え、その、なんで、上司に好かれる道を選ぶか、自分のこう道を行くかどっちかっていうののバランスをどう取るかってことですよね。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
ああ。 そうですね。私はその時なんか、すすごいちっちゃい会社だったし、別に出世とか何にも考えてなくて、ただ作業がやりにくいから言っただけなんですけど
<chuckles> うんうん。 はい。 うん。 うんうんうん。
あの、まあ、それでもキレられましたね。<chuckles> だからその
うんうん。ま、小さい会社とかの方が、そういうことは多い気がしますね。個人的にはうん。
うんうん。そうですね。だからその、何何でしゅうんですかね。必ずしも正しいから何言っていいっていうわけでもないんだなっていうのを、その時学びましたし
うんうんうんうん。 うんうんうんうん。
その口の利き方っていうの、ものすごく気をつけなきゃいけないなっていうのも思いましたし。なんか
うんうん。 うんうんうんうん。
か、そん時自分がそのことに関して、自己満足とかは全く一切考えてなかったですけど、ただほんとに作業進めにくかったので、改善してほしくて言ってだけなんですけど
うんうんうん。 うんうんうんうん。
まあ、でも、確かに上司に、た盾突くまではいかなくても、意見を言うってまあ、難しいですよね。
うんうん。 そうですね。うん。まあ、その自己満足が重視した結果、社会的評価が上がることも多分、大いにありますしね。
うんうんうん。 ええ。

そうですかね？
え、まあ、アーティストとかもそうですし、その、会社のこう、う業務効率の改善とかも、社会的に見たら評価は高いじゃないですか？
ああ、はい。 ああ、まあ、そりゃそうですね。
そう、上司から見ると、あれかもしれないですけど、うーん、うん。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
ま、でず、何か、そうですね。仕事だと自己満足はそこまでカウントすべきじゃないかなって、私は思ってますけど
うん、うーん。
ただ、その、アーティストとかってなると、もう、ほぼ100%自己満足ですよね、ああいうのってね、もう何かええ、はい、何か、その辺、全然違うかなとは思いますけど。
はい。 そうですね、もう、うん。 そう、自分が有名になりたいとか、そういうところから来てますもんね、うん。
そうですよね、何か、その歌にしても、その、絵にしても、何か、こう
うんうんうんうん。
完全にね、あの、自分ワールドで、自分のやりたい事を、自分の満足行くように、表現しして行くっていう感じで、ただ、それで、まあ、食べて行けるか、どうかは、別ですけど、うーん、うん。
うん、そうですね。 うんうんうんうん。 うん。 うん、で、やっぱり、ま、人によっては他者の評価も気にしたりしてる人達もいますしね、アーティストでも。うん。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
うんうんうんうん。 うそうですね、うん。 ま、ある程度、そう、バランスを取らないとっていうところはありますよね。特に、日本だとそうかもしれないですね。
ええええええ。 まあ、よっぽどししうん、あ、そうですよね、こう
うーん。
何て言うんですかね、何か、こう
チームでやって行くっていうのもあるんで、ある程度、周りに合わせながらやらないといけない部分もありますからね。そうすると、やっぱり、他者の評価じゃないですけど、ま、チームだったり上司の評価が大事になって来ちゃいますからね。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
ほうですよね。 うーん。 はい。 ええええええ、そう思いますけどね、何か
うーん。
まあ、でも、難しいですね、うん。
ただ、生産性を上げる為には、自己満足をあこうやっぱり、ある程度ややってくのも、必要な部分も、人によってはあるかもしれないっていう部分ありますけどね。
ま、そうですね、そう言うパターンも、あるとは思いますけど、バランス取りがね、中々、確かに、ぬ難しいですね。
うん。 そうですね、3:7ぐらいですかね、自己満3ぐらい。はい。うーん。
ああ、ううん、まあ、それぐらいだと、良いかもしれないですね。

あ、はい。確かに。
うん。
ああ、えっと
う、はい。
そうですね、私はあんまりその、自己満足まあそうですね。
うん。 はい。うん。
仕事やってて、なんかこう自己満足とかあんまり感じたことはないんですけれども。
うんうんうんうん。
あの、まあその、ね、上手く仕事ができた時はもちろん嬉しいですし、なんかあの、達成感も伴っていい気分ですけど
う、はい。うんうんうんうん。 うんうん。
でもその、なんていうか、やっぱりそのそれと、あの、ね、外部からの評価また別だったりしますし。
はい。 うんうんうんうん、うん。
うん、なんかそこら辺どう折り合いをつけるかですけど、まあ最終的にはその、ず所属している企業なりの
うんうんうん。はい。
利益重視ってことになっちゃいますよね。うん。
う、そうですね。そこを目指してやっていくのが、まあそれが正しい姿ですよね。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
うん。 はいはい。うんうん。 まあ、そうですね、うん。
はい。 あの例えば私、えっと、一応デザイン関係の仕事してるんですけど。
はい。 うーん、はい。
で、ちょっとイラストっぽいものも描いてたりするんですけど、ただその趣味でやってるわけじゃないので、やっぱりそのお客さんが求められているものをす提供できないと売り上げに繋がらないので、その辺なんていうか、私は自己満足はもうかなりよ置き去りにしてますね。あのはい、ひひたすらその、お客さんに気に入ってもらえるものを作っていかないと、自分の好きなものを作りたいんだったら、もう趣味でやってればいいと思うんですね。それか、もう、うんと、偉いアーティストになって、なんかもうどうだ、これが私の作品だみたいな、もうもう、周りをね、ひれひれ伏させるじゃないですけど、なんか、そのレベルまでうんうん。
う、はい。 うんうん。 はい。 うんうんうんうんうん。はい。 うんうんうん。 ああああああああ。 うんうん、うん。はい。 ああ。 うんうんうんうん。 うんうんうん。 うんうん。ううん。 そうですね。でもなんかピカソとかはなんかこう自己満足で描いてた感じがしますよね。とかこう売れない画家とかって、こうミュージシャンとかも、結局自己満足の世界ですよね。
そうですね。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
ん、はい。うんうん。 うんうんうんうん。 うんうん、ん。そうすると、まあやっぱりこうお客さんの、いまあ思ったデザインを作るっていうまあ仕事ですもんね。
あの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
うんうん。 うんうん、うんうん。

どうなんかより良いものを作りたいっていうのは、多分ぼね、上司の方も、あの、ハットさんも同じだと思うんですね。なのではい。その範囲内で、こう、いろんなプランを出していくことって、なんか、やっぱりそういう選択肢は多い方が、ねえ、いいと思いますしね。全然
うんうんうんうん。 ま、そうですね。うん。 うんうんうんうん。 うんうんうんうん。
ま、そうそうそう、そうですね、ハットさんの、あのが、それを自己満足とおっしゃるんなら、ほんとにそうなのかもしれないですけど。でも、なんか、結構必要なことじゃないかなって今、お伺いしてて思ったんですけど。はい。
うんうんうんうん。 まあ、まあ、そう。 やらなくても、でも、その製品はできるんですよ。
ああ、なるほど。はい。
で、そう、自分がもっと効率よくしたいっていう、そこの一点なんですよね。
ああ。 ええええええ。いや、でも、効率よくするのなんてね、どこんどこの会社でも、やりたいのはね、山々なのではい。ええ、もう全然、効率化を図るのはほんとに理想的だと思うんで。いや、それはすごく素晴らしい提案じゃないかなって思いまでも、なんかね、それで、もしそれが通って、ハットさんも達成感とか満足感が得られれば、それはそれでほんとに、より良い結果だと思いますし。うんうんうん。
うん。 まあまあまあ、ひそう、会社としては必要なことなんで、あれなんですけどね。うん。 うんうんうんうん。 えすうーん。 あ、そうですね。そうなんすよ。ただ上司によっては、いや、なに、あいつ、俺の、こう、設計にケチつけてじゃないですけど、そう思う人もいるんですね。
はい。 ああ、そういうことか。 上司の方がもう既に
う、そうです、そうです。
ああ、そのパターンですか。あ、なるほど。
そう。なんで、こう、デザインとかでお客さんから来て、でも多分こっちの方がいいですよって提案して、いや、でも私はこのデザインがいいのって言われるような、そんな感じですかね。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
ああ、なるほど。
はい。ただ、こっちのデザインの方がきっと、こうなんか、こう、例えば、何でしょう、企業のポスターとかだったら、ま、お客さんにはきっとこっちの方が受けるだろうなみたいな感じの案が自分が持ってるけど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
はい。
クライアントはそうじゃないみたいな、そういう感じですかね。
ええええ。ああ、なるほど。
はい。
いや、でも ま、確かに、上司の方がね、あの、もうすでに用意されてるうーん。
うん。 そう、なんで、他者っていうのが、その上司なのか、地域なのかで、また変わってくるような気がするんですよね。
うんうん。 ああ、ああ、そうですね。あ、でも微妙ですね、確かに、それだと。でも、ま、確かに言い出しづらい案件ではあると思いますよ。そのね、部下として差し出がましいっていう風にね、取れなくもないので。ただ、その、ほんとにそれで、あの、効率化が図れるっていう客観的な事実があるんだったら、それはね、上司の方も、その、折れるべきだと思いますし。
うん。 そう。 うんうんうん。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 うんうんうんうんうん。 うんうん。